Hey, welche Freundschaft ist bei dir so mit den Jahren stärker geworden?
Boah, also, ich würde sagen, es g ist nicht nur eine Freundschaft, die mit den Jahren stärker wird. Ähm, es sind die Freundschaften, die ja, die über die Jahre immer sich, äh, verfestigen, ne? Also, immer mehr auch also, ich zähle nicht nur, äh, irgendwelche dazu. Ich zähle auch die, die ich vor 10 Jahren hatte, äh, erst kürzlich gewonnene Freundschaften natürlich, ne? Das sind, äh, auch Freundschaften, die, äh, mit der Zeit alles wachsen. Natürlich würde man auch sagen, so die Freunde, die man schon über 10 Jahre kennt, ich glaube, da ist man schon so ja, also, so da ist schon irgendwo 'n g t irgendwo also, ich weiß nicht, ob es da noch 'n höheres Hoch gibt sozusagen, ne? Das ist, äh das noch, aber ich s ich fühle mich einfach von Zeit zu Zeit immer, ähm, verbundener zu diesen Menschen und, äh, wirklich über z also, so so je ja, da kann man einfach sagen: „Jede Freundschaft wird über Jahre stärker und, äh, nicht eher andersrum.“ Na ja, es g es gibt eine Freundschaft in meinem Leben, da würde ich sagen, die ist nicht einfach nur geblieben, die ist ja mit den Jahren richtig gewachsen, ne? Also, so ist ne? Also, und zwar genau die, von der ich früher nie gedacht hätte, dass, äh, sie mal so wichtig wird, ne? Ähm, und
Mhm. Ja. Ah. Wow, krass. Mhm. Wow. Und wenn du jetzt an diese Freundschaft so denkst, äh, wie habt ihr euch kennengelernt damals?
Ja. Genau wollte ich gerade, äh, e erzählen. Ähm, also, am Anfang war alles ziemlich locker. Man kannte sich, ne? Ähm, wi wir waren so cool miteinander, aber es war nicht diese tiefe Verbundenheit, ne? Erst s später mit den ganzen Höhen, Tiefen und Lebensphasen habe ich so richtig gemerkt: „Okay, genau diese Person ist konstant da, nicht laut, nicht aufdringlich, lässt auch, äh, so Raum, weißt du? Und aber ist halt verlässlich im Endeffekt, wenns drauf ankommt“, ne?
Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Krass, obwohl ihr wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht hat, oder?
Ähm, also, ich würde sagen, in der Kindheit schon, ne?
Mhm.
In der Jugend, aber, äh äh, als wir erwachsen wo geworden sind, ak viel weniger, ne? Aber ich glaube, weil wir einfach diese ja, diese viel Zei auch wichtige Zeit miteinander verbracht haben.
Mhm.
Und schätzen wir uns einfach so schätzen wir diesen Weg, den wir meinsam gemeinsam gegangen sind, der s jetzt nicht, äh, darin münden muss, dass man ganze Zeit 'n gemeinsamen Weg hat, ne? Aber schon, dass man so sich, ähm, deutlich macht, so: „Okay, der gehörte in 'nem wichtigsten in einem wichtigen Lebensabschnitt zu mir“, ne?
Ja. Und wann hat dieser Lebensabschnitt so angefangen? Wann habt ihr euch kennengelernt?
Ähm, ich glaube so, boah da war ich 14, 15, ne, so Teenagerjahren. Und, ähm, ja, ich glaube, es wurde einfach stärker, weil wir beide aufgehört haben auch so uns zu verstellen, ne? Also, wir sind einfach so locker miteinander, ne? Äh, ich ich kann äh, was weiß ich, ich kann 'n Crash-Out haben, ne? Mache <chuckles> und er würde das auch so, äh, nachvollziehen können so, ne, bei mir. Ähm, man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man sich gar nicht mehr beweisen muss, ne? Das war vor all das ist vor allem so das Entscheidende, ne? So, man muss nicht perfekt sein.
Okay, mhm. Oh. <chuckles> Ja. Mhm. Gab's so 'n konkreten Moment, wo de du das so gemerkt: „Boah, jetzt kommt so 'ne Leichtigkeit rein.“ Vielleicht irgendwie so 'n Erlebnis, das so 'n Startschuss war für so mehr Tiefgang in der Freundschaft?
Mhm. Hm, na ja, ich würde schon sagen, dass so rich wo ich so richtig gemerkt habe, äh, dass g äh, so richtig tief ist, ne, ist einfach ja, so so als ich gemerkt habe, äh: im Gegensatz zu Menschen, die man so neu kennenlernt, ne, äh, muss man jetzt nicht irgendwie unbedingt irgendwie rüberkommen, als w sei man perfekt oder irgendwie cool, ne, oder stark. Man kann einfach sich selbst sein, so. Das ist auch so d diese Freundschaft hält das aus, ne, und genau deshalb ist sie, ähm, so gewachsen und auch so gemeinsame Herausforderungen, ne? Ich weiß noch damals, ähm, äh, <chuckles> wir haben auch wir hatten auch echt krasse Sachen durchgemacht, ne? Also, wir waren mal, ähm, auf 'nem Festival und dann hat der Herr, ne, den ich Freund nenne, der hat seinen Autoschlüssel, ne
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Nein, ich weiß, was kommt.
Ja, ja, ja, wir so draußen auf'm Festival waren, er seinen Autoschlüssel verloren, ne?
Erzähl. Kacke.
Ja, und dann hat der, ähm ja, dann hat das irgendjemand aufgehoben, ne, und hat so 'n bisschen rum rumgeklickt und gesehen: „Ah, ist ja 'ne geile Mercedes C-Klasse, die ich gefunden habe.“ Und dann waren sind irgendwelche besoffenen Teenies, ähm, ja, mit dem Auto in die Nebenstadt gefahren, ne, und dann das Auto kaputtgefahren, auch noch, ja? Und da waren auch unsere Sachen drinne, ne, also, unsere ganzen Sachen, Klamotten und alles, ne?
Ach was, okay. Oh nein. Oh nein. Crazy. Nein, hör mir auf. Nein. Ja?
Und dann waren wir einfach nur so: „What the fuck, was ist das denn so, warum passiert uns das?“ Und ich dachte mir
<laughs> In welchem Film ist man da, denkt man sich, oder?
Ja, ja, ja, ja. Und ich da aber im Endeffekt im Nachhinein war das ja auch so 'ne lustige Erfahrung, die man zusammen gemacht hat, die ja 'n bisschen zusammenschweißt, ne? Äh, ja, also, so so 'ne gemeinsame Herausforderung auch, ne, so.
Mhm. Aber wann habt ihr das so gemerkt? Erst so am Ende, nachdem ihr fertig wart mit Feiern oder mittendrin und habt ihr gesucht und gesucht.
Ja, also, guck mal, ich das er kam dann irgendwann zu mir, ich weiß es nicht mal ganz genau, aber er kam dann irgendwann und hat gesagt: „Hä, wo ist mein Schlüssel?“ Und dann habe ich gesagt so: „Hä, woher soll ich das wissen? Du ist doch dein Autoschlüssel. Wie kannst du das verlieren“ und bla, bla, weißt du? Wir waren ja, genau. Also ne, und das war schon so, was die Verbindung richtig stark halt macht ne, waren diese Phasen, die halt vielleicht auch mal nicht schön so nicht so schön waren. Es gib gab einen Moment.
<chuckles> Mhm. Aber im Nachhinein ist das 'ne geile Story so, ne? Also, die ist ja crazy. Und wie wurde das denn so geklärt so mit dem Geld und so und Versicherung, keine Ahnung, was?
Ja, definitiv, ja. Äh. Ja, so so, w ich, k also, äh, äh, da weiß ich nicht. Ich da habe ich einfach nur ab und zu nachgefragt: „Ja, was macht denn die Polizei? Ja, was, w diese 2 Jungs, die müssen wir richtig Hopps nehmen, ne, bei vor Gericht. So ist mir scheißegal“, ne? Aber egal, ähm, ja, heik also, da ne, das natürlich habe ich zu ihm gehalten, aber ich glaube, was dabei rauskam, weiß ich grad gar nicht mehr so.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Ja, okay. Ja, war halt so 'n wäre jetzt interessant gewesen. Ja cool und dann hat eure Freundschaft das ausgehalten. Gab's vielleicht auch mal 'n Moment, wo fast die Freundschaft gekippt wäre und ihr getrennte Wege gegangen wärt?
<sighs> Ja. <chuckles> Ja. Ja, so n am Anfang, ne, das am Anfang ist es ja auch sch muss man sozusagen durchhalten, ne? Am Anfang war es schon so, dass, äh, einer von uns immer so sich beweisen musste, ne? Immer noch, ne, aber jetzt, äh, ist da eigentlich gar kein Raum mehr so da, ne? Wir lassen uns beide Raum so, ne? Und, äh, schätzen unsere gegenseitige Persönlichkeiten, aber am Anfang auf jeden Fall, ne? Am Anfang ist man so 'n bisschen so: Ja, wer ist der größere Macker, ne? Aber ja, also, die da
Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Mehr wer Mädels aufreißt, oder was? <chuckles>
<chuckles> Ja, zum Beispiel, <chuckles> aber diese Dynamiken ändern sich halt durch die Jahre, ne? Früher haben wir ja viel gelacht. Früher haben wir viel gefeiert, Blödsinn gemacht, heute lachen wir halt immer noch, aber wir reden auch über echte Dinge, ne? Das ist halt nicht mehr so oberflächlich. So über die Zukunft reden wir gerne, über Träume, ähm, Ängste auch. Gestern habe ich, äh, über so per pr ja, so Familienprobleme mit ihm geredet. Es fühlt sich einfach viel erwachsener an, aber so gleichzeitig trotzdem genauso frei wie früher. Und das ist für mich 'n Zeichen so, ja, von echter Freundschaft so, ne? So und, äh ne, also, so, dass die Freundschaft auch so wächst, ne, über die Jahre, ne? Und, äh, ja, so d ich muss ehrlich sagen, so ich manchmal denke ich mir so sogar: „Boah, das ist wie Familie eigentlich schon fast“, weißt du? Mhm.
<chuckles> Wow. Mhm. Wow. Mhm. Glaube ich, ja. Mhm. Mhm. Und würdest du sagen, dass es 'ne Zeit gab, wo ihr auch mal getrennt gelebt habt, in anderen Städten oder so oder habt ihr immer im selben Ort gelebt und dann war's irgendwie leicht Kontakt zu halten oder war's auch mal schwierig?
Ja. Na ja, wir haben immer im selben Ort gelebt. Dann bin ich weggezogen, ne, dann ist da <chuckles> na ja, ich wollte auch meinen Weg gehen und er ist, äh er ist auch in die Hauptstadt gezogen.
Cool. Nicht cool. <chuckles> Ja.
Ähm, und dann, äh, ne, waren wir beide in unterschiedlichen Städten, aber das, äh, hat uns gar nicht auseinander gebracht, sondern eher sogar zusammengeführt. W weil auch so Abstand ist auch gut, finde ich, ne, wenn jeder sa sein
Mhm. Und wie habt ihr dann Kontakt so gehalten?
Ja, immer so bisschen gequatscht, so: „Hey, was geht?“
Über Whatsapp dann oder Telefon einfach?
Ja, so sozialen Medien. Und natürlich haben wir auch irgendwo so Routine reingebracht, dass man schon voneinander hört und sieht auch irgendwann, ne? Und, äh, ja, deswegen, das war uns auch total wichtig, ne? Und, äh, das ist ja auch das Schöne daran, ne? So, wir geben uns gegenseitig Raum. Wir müssen auch nicht jeden Tag schreiben. Wir müssen nicht alle Entscheidungen miteinander absprechen, äh, damit unsere Freundschaft weniger wert ist, weißt du, oder mehr wert ist, ne? Aber wenn wir uns sehen oder hören, ist es, als wäre so wirklich gar ni gar keine Sekunde vergangen. Und diese Mühelosigkeit ist schon
Okay. Mhm. Mhm. Ja, ich checke, ja.
schon was Tolles, ne? Also, so, ähm, das ist einfach wirklich, äh das kann man wirklich nicht so beschreiben, wie schön das ist, dass alles so bedingungslos ist auch, ne? Die Loyalität, die Freundschaft, der Zusammenhalt, ähm, und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar.
Mhm. Wow. Ey, wenn man dir so zuhört, dann denkt man echt, du hast 'n Freund fürs Leben so gefunden. Und das eher aus Glück tatsächlich auch und dann hat sich das so entwickelt. Und merkst du aber, dass diese Freundschaft echt jetzt auch irgendwie gepflegt und gehäkelt werden muss und dass du auch rein investieren musst, dass es so weiter gut bleibt oder ist das eher so 'n Automatismus?
Ja. Ich würde schon sagen das ist alles automatisch. Ich muss nicht m ich muss nicht auf Krampf irgendwie diese Freundschaft pflegen, äh, die wir führen es führt immer 'n Weg wieder so z zusammen, ne? Und, äh, ich meine, wi er hatte vor kurzem Geburtstag, da waren wir Burger essen, da waren wir, äh, Bier trinken, Glühwein trinken, ne? <chuckles> Und, ähm ja, genau. Ansonsten, ja, so so es ist einfach so natürlich einfach, ne, so so natürlich, dass man miteinander interagiert, ne? Es ist natürlich, dass dass man irgendwann mal wieder was miteinander macht, wenn so 2, 3 Monate vergangen sind. Äh, und wenn wir zum Beispiel über Jahre so ne, wir haben immer noch so Attribute von damals, weißt du, so Tradition. Ähm
Mhm. Ja. Mega. Mhm. Schmeckt, schmeckt alles, ja. Mhm. Ja, erzähl mal für die Traditionen.
Ich habe, äh, letztes Mal vor z ja, so von 3, 4 Wochen, habe ich mal wieder 'n Burger für die für ihn gemacht, ne? Und ich bin ich bin i das ist so so damals war ich so der einzige aus der Freundesgruppe, der so selber gekocht hat, ne? Dann habe ich denen mal Burger gemacht und dann waren alle so: „Boah, das sind die besten Burger, mach immer.“ Die wollen ja immer noch bis heute, dass ich 'n Burgerladen aufmache und ich sage so: „Ja, chill, kein Bock, auf Gastro“, ähm, aber ja, es äh, also, so, da haben wir letztens uns auch getroffen abends zum Zocken, ne, und dann Burger zusammen gemacht und zusammen Kochen. Ähm, wir haben auch mal 'n für 'ne Zeit lang auch damals als Kind ne, wir haben als Kinder, wir haben wirklich für 'ne Zeit lang so zusammen gewohnt auch, ne? <chuckles>
Geil. Mhm. <chuckles> Ja. <chuckles> Schön. Wow, okay, w wie kam das, dann so WG? Ne als Kinder, meintest du, ne?
Ja, so also, so w ja, also, meine Eltern hatten Messegäste, ne?
Ja.
Und ich hatte dann entweder mit meinen äh, bei meinem Vater schlafen können oder bei meinem, äh, Kumpel und dann habe ich gesagt, ich schlafe hier bei mein Kumpel mache ich Urlaub bei ihm und so, ne? Das war wirklich cool so. Wir habe wir ha wir gingen gingen zu unterschiedlichen Schulen, <giggles> sind aufgestanden, ich bin zur Schule gefahren, er ist zu 'ner anderen Schule gefahren und das war aber trotzdem so, ne, wie Brüder. Na ja, wir sind aktuell so wirklich wie zusammenschweißt wie ja, wie Brüder.
Mhm. Lässig, cool. <chuckles> Ja, wirklich. Mhm. Und wie wer ist bei euch so derjenige, der den 1. Schritt macht? So, es wird wieder Zeit sich zu treffen, oder so, ja. Ist das so bei euch, dass jemand da sich herauskristallisiert oder meint ihr eigentlich beide?
Ja. Ach, ich ich glaube, das ist alles sehr ausgewogen, ne? Also, ich ich ich bei bei uns beruht sehr viel auf, äh, so Normen der Gegenseitigkeit, ne? Also, so, das ist so so alles sch schön im Gleichgewicht, würde ich sagen, ne? Und, äh, diese Freundschaft ist einfach so 'ne kon also
Cool. Mhm.
Also, das ha also, ich zeigt mir wirklich, dass Beziehungen nicht konstant gleich bleiben müssen, ne, um konstant zu sein. Man kann sich verändern, wachsen, Neues erleben und, äh, trotzdem jemanden beibehalten, weil ich habe ja auch, ähm, andere Wege eingeschlagen als er, ne? Er ist ja so völlig anders als ich auch, ne, aber das genau das ist so etwas
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, genau das brauchst du vielleicht, ne? So in dieser Gegensatz, und dann ergänzt die euch richtig gut, äh, und das als Freunde ist doch richtig wertvoll.
Ja. Mhm. Ja, genau, also, so für mich ist das auch wirklich wertvoll, dass er so anders ist als ich, ne? So, das gibt mir auch immer so Inspiration irgendwie, ne? Ähm, so wie's wie's auf der anderen Seite ist, ne? Und ich bin da auch sehr offen dafür, ne? Und, ähm, genau, also
Mhm. Stark.
ja rückblickend ja?
Hast du zum Abschluss vielleicht noch mal so 'n Ermutigung an Leute, die gerne tiefere Freundschaften haben wollen? Was können die machen?
Mhm. Ja, das ist äh, ja, das So 'ne Formel ist, würde ich sagen ähm, <snorts> boah, das ist schwierig so auf in der Praxis, weil 'ne Freundschaft muss man einfach leben, ne? Leben, ja.
<chuckles> Leben. Ja, das ist doch mal 'n gutes Stichwort, einfach Leben, sich darauf einlassen und das auch erleben, was damit dazugehört, Höhen als auch Tiefen. Und damit würde ich sagen, dankeschön, dass du mir erzählst von deiner Freundschaft und ich fand das sehr cool und sehr inspirierend.
Mhm. <chuckles> Danke dir fürs Zuhören, hat auch Spaß gemacht.